كان في العيد اللي هو هو الكبير يعني الأضحى يعني وكان كان فترة صغيّرة كده وبتاع، أنا طبعًا زي ما أنت عارف ما باكلش لحمة أصلًا ما ليش في اللحمة خالص يعني، بس آه، بس الفكرة برضه لمّا تجيب لحمة كده وتدّيها للناس عشان الناس بقت موضوع اللحمة ده بالنسبة لها باحس إنه بقى حاجة صعبة جدًا بصراحة، أنا مش عارف بيقول لك ب600 جنيه والّا مش عارف بكام والّا ما مش عارف حاجة والله العظيم فعلًا. آه.
إمم. اهم. أيوه، أيوه. آه، طبعًا، طبعًا، طبعًا. لأ، ده ده أكتر من كده ده 600 جنيه دي اللي هي بقى إيه، اللي هي مليانه fats ودهون و يعني فاهم، الح حاجات دي أيوه، أيوه.
أنا مش فاهم حاجة، ده أنا جبت البتاع من ال البقرة اللي دبحتها في العيد دِيّة ب120000 جنيه أنت متخيّل أنا م أنا والله العظيم مستغرب الرقم أنا والله أنا والله العظيم أنا قُلت لابني "يا ابني أنتم بتنصبوا عليّا والّا بتع إزاي يعني بقرة يعني إيه بقرة ب120؟!" قال لي: "والله العظيم 120" <tsk> قُلت له: "يا عم أنت متأكد؟" أنا استغربت فقُلت "سبحانك يا رب" يعني فاهم؟ ده اللي هو من شهرين ده هو، اللي هو من شهرين، بالضبط.
<laughs> <laughs> <laughs> آه، آه، لأ، ده الطبيعي، ده الطبيعي إمم، إمم. ده السنة دي والّا السنة اللي فاتت؟ أيوه، أيوه ده almost يعني نَفْس السعر اللي والدي برضه جاب فيه هو ال البقرة اللي دبحوها دي.
آه. أنا مش مش فاهم، أنا عامل في حسابي مثلًا يعني زي السنة اللي فاتت مثلًا كانت ب80 بخَمسة وتمانين في الحدود دي كده يعني. فأنا آه.
إمم. أيوه، أيوه، آه، لأ، لأ، أصل أنت فاهم كل كل سنة زوّد 30، 40000 جنيه.
ما أنا عملت كده بقى وبعدين بعت له الفلوس على أساس إن هم زي بتوع السنة اللي فاتت، قال لي: "لأ، والله يا بابا ده ب120" قُلت له "لأ، أنتم بتنصبوا عليّا 120 إيه أنت بتتكلّم في فرق حوالي 40000 جنيه" قال لي: "آه، والله العظيم ب120" فقُلت "ماشي خلاص." المهم أنا م والله يا عم ده ما تيجي نتاجر في البهايم يا عم وخلاص لمّا الموضوع حلو كده. <laughs>
آه. أيوه، أيوه. <laughs> أيوه، أي آه، آه، دي حقيقة. <laughs> ده مشروع جميل جدًا على فكرة، طَب عايز أقول لك على حاجة أنت متخيّل الجزار بياخُد كام عشان يدبح العجل؟
آه، والله بجد ب آه. ده مش عارف واخد لأ، ده تقريبًا الجز ده اللي هو شاريه منّه يعني هو آه، آسف، آسف هو أدى له 120 اللي هو بقى بيعمل كل حاجة معاه، آه، اللي هو الراجل اللي هو بييجي دَوّة ب كل فما أعرفش هو بياخُد كام بصراحة، يعني هم 120 الليلة كلّها على بعضها.
إمم. كاملة. آه، آه. أيوه. إمم، إمم. أيوه. لأ، الجزار بس بياخُد شُغل إيده بس 7000 جنيه، أنت متخيّل؟!

تمام. الله! طب ما حلوة الحوار ده، يعني مش هو اللي بيدبح بنَفْسه يعني، يعني مش هو اللي بيدبح، أنا باحسب مثلًا بيجيب بقرة ويدبحها وبتاع.
فالموضوع ده ما شاء الله كبير جدًا. آه والله. لا يا باشا، العربية العربية بتيجي لحد باب المحل عندك، تلاجة كده، عربية تلاجة، بيقول لك: "أنت عايز إيه؟ عايز ربع؟ عايز نُص؟ عايز كامل؟" ف فاهم، زي ما أنت عايز بقى، وبتختار الحتّة اللي أنت عايزها و فاهم، والفراخ بقى، كلّ كلّ ده بييجي من أسبانيا.
آه. امم. أها، تمام، تمام. بس هو حلال؟ هو حلال؟
فاهم، أسبانيا أرخص من هنا بكتير. آه، آه، حلال. آه، آه، حلال. ما هو بيبقى
يا نهار أب أسب يا عم ده تلاقي بتاع التور اللي هُم بي بيضربوه دوّة، اللي هو التور اللي بيتعمل مصارعة التيران. <laughs>
<laughs> لا، لأ، <chuckles> هي أسبانيا أصلًا خلّي بالك هي اللي بتصدّر للبرتغال عشان تبقى فاهم، يعني بنسبة تمانين في المِيّة.
ما هو طبعًا، ما هو كلّه من البتاع اللي هُم بي ب اللي هو المصارعة بتاعتهم دي.
أيوة، لا، لأ، وكلّه بقى يا باشا ال الحيوانات كلّها بقى الخرفان والمعيز والفراخ وفاهم، كلّ حاجة بتيجي من هناك يعني.
إمم. تمام، حلوة دي.
بس، فالواحد بقى برضو لو عمل حاجة زي كده برضو يحس بفخر بنَفْسه برضو إن هو يفتح مشروع كده <giggles> أيوه، وتربط المريَلة على وسطك كده، فاهم، وتسِن بقى سكينة في البتاع، وأيوه. <laughs> ويبقى عليك دم بقى كده على المريَلة البيضا. <laughs>
آه، طبعًا، طبعًا. أنا هاحس بالفخر أوي. أبقى جزّار زي الفل. <giggles> أيوة حلاوة العنتبلي، آه. حلاوة العنتبلي. <chuckles> أنت فكّرتني أيوه، أنت فكّرتني لمّا في فيلم حلاوة العنتبلي ده اللي هو على باب الوزير، لمّا عادل إمام راح يخطب يسرى آه. لأ، لمّا عادل إمام راح يخطب يسرى تمام، ورايح بقى ولابس بدلة وبتاع وفاكر إن هو هيقابل حلاوة بيه العنتبلي، هو فاكر إن هي بنت باشا بقى وبتاع، وبعدين دخل بقى آه. لأ، أنا أكتر حتّة عجبتني لمّا لمّا دخل عليه بقى بالعباية بتاعته وبتاع، وبعدين بيقول له: "هو حلاوة ح حضرتك حلاوة بيه العنتبلي؟" قال له: "أيوه." قال له: "أنت متأكد حضرتك حض ح" قال له: "ح أيوه، أيوه. أحلف لك بالطلاق." قال له: "طلاق؟!". <giggles>
آه، إحنا مش عارف إيه. أيوه، أيوه. <chuckles> أيوه. <chuckles> <chuckles> خش يا ابني خش يا ابني نادي لي مش عارف إيه. <laughs> <laughs> من الأفلام الجامدة أوي خلّي بالك ب على باب الوزير ده، جامد أوي، أوي يعني.
آه، طبعًا، طبعًا.
<clears throat> بس فأنت بتحس بإيه بقى؟ آه، بتحس بإيه بقى كده
ما هو فعلًا، ما الواحد بيفخر بنَفْسه برضو. آه، الواحد بيفخر بنَفْسه لمّا يتفرّج عليه. أيوة <giggles>
آه، طب <laughs> لا بس هو فعلًا ال الموضوع ده بيخلّي الواحد بيحس بثقة في نَفْسه كده، وبيحس إن هو ليه لازمة في الحياة، يعني الناس دلوقتي الناس دلوقتي بقِت عايشة، تحس إن كلّ واحد عايش لنَفْسه، تحس إن أنت عايش في غابة، كلّ واحد ما بيفكّرش إلا في نَفْسه، آآ لو في إيده إن هو يساعد حد يقول لك: "لأ، طب ما أنا آخُد الحاجة دي آخُدها ليّا أنا" فاهم، طب إيه يا عم، إحنا مش عايشين في غابة يعني، طب ما يعني ساعد تُساعَد يعني، فاهم؟
آه، صحيح. آه. إمم، صحيح. إمم، آه فعلًا، صحيح. إمم.

إمم.
فالمهم قُلت له: "يا عم ما تعرَفش حد شغّال فيه؟" قال لي: "أعرَف كذا كان شغال معانا وفيها دلوقتي." قُلت له: "حلو، طَب اديني رقمه وهاكلمه." تمام، أنا كلّمت الراجل ده كويس مكالمة واحدة بس، إزيّك عامل إيه، أهلًا إزّيك ومش عارف إيه وبتاع، هو عارفني، وبعدين إيه باقول له: "بس أنا عاوز أسألك على حاجة عشان أنا المفروض هامضي مع الشركة ديّة وعاوز بس أعرَف منّك شوية حاجات كده." أوّل حاجة سألها لي أنت عارف قال لي إيه؟ قال لي: "هو مين اللي قال لك؟". <laughs>
آه. إمم. أيوه. إمم. إمم. إمم. أيوه. أيوه. إيه؟ <laughs> .بتتكلّم بجد؟!
والله العظيم. فقُلت له عادي، قُلت له مين اللي قال لي، قُلت له: "أحمد اللي قايل لي" تمام، قُلت له: "أحمد كذا، كذا، كذا، وادّاني رقمك عشان ما كانش معايا رقمك." قال لي: "طَب دقيقتين بس كده وهاكلّمك بس أصل أنا مشغول وبتاع."
إمم. آه. أيوه. يا نهار أبيض!
الدقيقتين دُولة عدّى عليهم كام دلوقتي يا طارق، عدى عليهم سَنة تقريبًا، سنة ونُص، <laughs> والله العظيم.
يا نهار أبيض! بتتكلّم بجد؟! ده أ ده أو ده أول حرف من اسمه ف.
آآ، ف، لأ، كان و، تقريبًا، و، أو حاجة زَي كده، أنا ما أعرفوش أصلًا هو كان شكله شخصية غلبانة جدًا في المكان يعني، <tsk> وبرضو ف، برضو وف وف، برضو نفْس القصّة وبتاع، أنا كنت بس عاوز أسأل عشان كنت محتار أمضي ما بين الحاجتين ال2 بس، مش باقول لحد شُوف لي حاجة، فاهم قصدي. <tsk>
آه، آه، آه، آه. إيه المشكلة يعني لمّا حد يقعد ويقول لك في الوضع واحد، اتنين، تلاتة؟
آه، مش فاهم يعني، ده مين اللي قال لك، أوّل كلمة اتقالت مين اللي قال لك، يا نهار أبيض هو أنت قال لي! عشان كده قُلت والله العظيم تلاتة أنا الناس اللي طِلعت منها مثلًا لو فيه أي حاجة قدّامي على طول أي حد تاني بقى بالسلامة، سلام عليكم، إيه يا عم ده يا عم <chuckles> مين اللي قال لك، هو أنا لحقت. <laughs>
دي غريبة أوي. <laughs> والله بُصّ، أنت الواحد بيعمل <laughs> الواحد الواحد بيعمل filtration بقى للناس اللي زي دي، يعني فاهم إحنا بصراحة سايبين مَصر عشان الheadache والقرف والنفْسيات المريضة دي، وجايين نعيش بقى إيه في سلام، الواحد عايز يعيش في سلام نفْسي بصراحة، فال الناس اللي زّي كده بصراحة الواحد بيبعد عنها بجد، لإن الواحد مش ناقص بقى خلاص إحنا وصلنا بقى لمرحلة عُمرية الواحد عايز سلام نفْسي بقى مش عايز حوارات بقى وده قال وده عاد وده منفسِن وده بيقول عليك ك إيه يا عم شغل العيال الصغيّرة ده، ومين اللي قال لك ومش مين
آه والله العظيم. إمم. آه. إمم. صحيح، صحيح. إمم. إمم. بالضبط. بالض ما هو أنا ارتحت والله يا طارق آه، ال الحوارات بقى دي كلّها وبتاع أمّا ريّحت دماغي خالص وأنا قاعد زَي ما أنت شايف كده، ما عادش فيه حد خالص، حتّى المكان اللي أنا شغال فيه ما فيش.
إمم. اقعد، ده في حد ذاته فخر بنفْسك بقى، يعني أنت كده اقعد مُفتخر بنفْسك. <laughs> ما فيش فخر أكتر من كده.
أيوه، هو ده الفخر. <giggles> حقيقي. صحيح، صحيح، أشوفك تاني، ماشي.
شكرًا يا باشا، شكرًا على المكالمة، ماشي، مع

يا رجل!
آه والله العظيم سَبَع آلاف جنيه عشان يبقى أنا آه والله، يعني أنا فاكر أنا من كام سنة كده كان بياخُد 500 جنيه ويبقى طاير فاهم، 500 جنيه دي على العِجل بقى فاهم، دلوقتي الخروف أصلًا عشان يدبحه لك ويشفّيه ويضبّطه لك تلات آلاف ونُص خروف.
ده إيه النصب ده؟! <laughs> آه. آه. إمم. إمم. نعال يا باشا ننزِل نفتح سجار نفتح جِزارة وأنا يا عم هادبح أنا وخلاص وأنت أسلُخ وتعا ن بدل الليلة البيضة دي كلّها.
أنت متخيّل؟! <laughs> <clears throat> والله طَب أنا عايز أقول لك على حاجة عايز عاي عايز أقول لك على حاجة، الموضوع ده هنا فوق المُمتاز، فوق، وفوق، وفوق المُمتاز. أنا أعرف كذا حد هنا يعني مش كذا حد هم الموضوع أصلًا عشان ك يعني <tsk> آآ، عشان مش منتشر هنا، فما شاء الله شغّال كويس جدًا، يعني أنا أعرف واحد هنا عربي فاتح موضوع ده، ما شاء الله مش عايز أقول لك أنا باروح أجيب منّه بألاقي طوابير واقفة عنده.
آه. إمم. إمم. تمام. أها. إمم. عشان حلال بقى صح؟
فاهم؟ آه، آه، آه فالموضوع ده حلو أوي، حلو أوي ومش مُكلّف، يعني أنت once أنت جبت محل بس كده وشوية تلا وت وتلّاجات بقى والحاجات بتاعة التقطيع والحاجات دي والحاجة أصلًا بتيجي لحد عندك، بتلاقي أنت بتتعاقد مع شركة بتجيب لك الأ نُص عِجل بقى رُبع عِجل خِرفان مش عارف إيه وتحطّها عند الفلاشة و و وجايب واحد باكستاني كده شغّال معاه، ب عمّال يقطّع ويضبط، ومش عايز أقول لك يا باشا ما شاء الله بيعمله آآ، هو قال لي أنا قال لي أنا في الشهر ب مبيعاتي مبيعاته في الشهر ما شاء الله ب بتتراو ي قصدي الرِبح بتاعه أصلًا بي قال لي من من 8 ل12000
إمم. إمم. صحيح. إمم. إمم. حلو. <tsk> طَب أفرض آه. إمم. إمم. طَب أفرض في لحمة ما اتباعتش يع هيتصرّف فيها إزاي دي؟
آآ، الشركة بتاخُدها تاني، أو بيفرمها بقى بيجهزها بيجهزها فاهم، يعني عندك كذا حَل، ما أنت عندك عندك تلّاجات بقى و وب وفاهم والحاجات دي ما بتبُظش عندك يعني، مش زي الخضار بقى والحاجات دي لأ، الحاجات دي يا باشا بتتضبّط وبتتكيّس وبتتعمل لها vacuum بقى عشان ما تبُظش وفاهم؟
إمم. إمم، فهمت قصدك. آه. إمم.